Eee, kalau aku sih lebih ke temen ya, Kak, karena ini a ininya juga aku baru sadar akhir-akhir ini tau, Kak. Jadi, mmm, kalau misalnya lagu viral oke, aku udah tahu dari spoti dari TikTok biasanya kan dari TikTok ya kalau lagu viral ya. Dan aku juga, "Oh ya udah cukup tahu aja," gitu kan. Cuman, aku nggak pernah ada niat untuk memutar lagu itu gitu. Tapi setelah aku lagi main-main sama teman, temen aku yang putar lagu itu gitu. Jadi karena temen aku putar lagu itu dan ternyata aku juga udah hafal beberapa bagian lagunya dong karena denger dari TikTok kan. Ternyata aku hafal dan ternyata aku suka gitu. Yang aku sadarkan adalah pertama aku memang sebenarnya tidak terlalu suka mencari-cari lagu baru selain kalau temen aku puterin ke aku gitu, mhm.
Mhm. Oke, iya. Mhm. Mhm. Ya. Oh, oke. Jadi mungkin sebenarnya kamu mulai tertarik atau ter-trigger dari si sosmed ini. Tapi ya udah sekedar tau dan mungkin kalau sosial media itu, eee, paling cuman 15 detik m maksimal tiga puluh detik ya. Jadi paling reffnya doang yang tahu gitu untuk ngulik kamu kurang ya, tapi di
Bener banget. Bener banget, Kak, iya. Bener banget, Kak, iya, heeh. Iya. <laughs> Iya bener banget aku paling nggak bisa ngulik, mhm.
Oke, diimbangi sama, eee, pengaruh teman-teman kamu nih yang pasti kalau, mmm, apa muterin musik ya full gitu ya bisa di mobil, di mana itu ngaruhin banget sama kamu.
Bener. Iya bener banget, heeh. Dan kita nggak mungkin juga nge-skip kan jadi aku awalnya gini, eee, aku inget banget ada lagu aku pertamanya nanya kan, "Ini lagu apa?" gitu kan, karena intronya aku nggak tahu tiba-tiba bagian reffnya aku nyanyi, kayak "Apa sih tadi katanya nggak tahu," dan ternyata aku nyanyi reffnya <laughs> karena aku tahu ternyata dari TikTok gitu.
<laughs> Mhm. <laughs> Oke. <chuckles> Nah, kamu ada nggak nih, eee, apa namanya, yang mungkin kan kamu jadi mulai suka nih, ada nggak yang emang, eee, ini jangka pendek semua untuk musik-musiknya, misalnya lagi hits ini kamu jadi suka dan apal ya, habis itu udah, atau ada yang sampai jadi nge-fans nih, mungkin sama lagunya atau penyanyinya?
Hmm. Mhm. Ah iya.

Saat itu? Atau sudah pernah? Jadi, teringat? Oh pas, oke.
Saat itu, sa saat itu saat itu, Kak. Makanya, waktu aku ceritain nih, misalnya aku cerita nih, "Eh ini ada cowok nih deketin aku." Pokoknya intinya gitu, Kak, ceritanya ada cowok mau deketin aku. Tapi aku baru putus sama mantan aku kan. Nah, jadi temen aku kayak gini, "Eh, u kamu tuh tanpa tergesa banget dengerin dengerin," digituin kan. Jadi, sebelumnya nggak tahu sebelumnya nggak tahu. Nah makanya habis itu, mmm, mere setiap kita lagi main-main kan pakai mobil kan, jadi udah pasti ada Bluetooth ada lagu-lagu bareng gitu kan, mereka pasti putar lagunya itu. Terus di mereka ngatain kayak, "Eh, lagu lu lagu lu," digituin. Nah <laughs> jadinya mulai saat itu mhm.
Mhm mhm. Mmm, iya. Oh, sebelumnya nggak tau tuh lagu itu? <laughs> Mhm. Oh, it benar. <laughs> Lama-lama ini nggak nggak, "Iya ya lagu gue juga ya," gitu. <laughs>
Iya. <laughs> Bener banget, Kak, dan juga jadinya malah hafal kan lagunya. Jadi jadi hafal lirik gitu, itu lagu pertama yang aku kaget kayak, artis Juicy Luicy aku nggak pernah tahu Juicy Luicy kenapa aku menyukai lagu dia sekarang gitu.
Mhm mhm. <chuckles> <chuckles> Nah, kalau menurut kamu nih, eee, iks kamu kan sekarang jadi berubah paling nggak, apa ya, tau lagu Indonesia dan suka nih beberapa lagu Indonesia dibanding preferensi kamu sebelumnya adalah barat aja gitu. Nah menurut kamu itu, eee, lagu-lagu ini bikin selera musik kamu berubah nggak? Atau emang se apa namanya ya, sewaktu-waktu aja nih?
<chuckles> Mhm. Bener. Eee, bikin selera musik aku berubah sih, Kak. Karena tau nggak sih dulu kan kalau aku itu, kalau barat emang sukanya lebih ke, apa ya, lagu-lagu 90-an jadi kayak Oasis, Queen atau lagu-lagu emo kayak My Chemical Romance pokoknya yang nggak bisa disukai orang umum deh gitu kan. Aneh nih selera s sele beda segmen gitu dan tiba tiba sekarang aku suka Tabola Bale, Kak. Kayak, ba banting banget. Gitu dan itu semua juga karena teman-teman aku gitu atau lagu-lagu yang sangat, banting sama selera musik aku selain lagu-lagu timur ya kayak Tabola Bale. Eee, aku juga suka lagu-lagu hipdut sekarang. Jadi kayak dangdut-dangdut, hip hop dangdut gitu kayak contoh, si apa sih si Tenxi ya ampun, eee, "Garam& Madu," "Mejikuhibiniu," ya ampun aku agak kaget aku suka lagu itu. Heeh.
Oke, mhm. Oh, Oke. Mhm. Ada segmented-nya ya. Iya. Oh oke. Mhm mhm. Dut apa tuh? Oh, hip hop dangdut. Mhm. <laughs> Oh gitu. Nah kalo kamu sendiri nih, eee, ada nggak lagu yang sampai sekarang yang genre baru ini ya, yang me misalnya Indonesia gitu, sampe sekarang kayak nempel banget di kamu nih?
Mhm. Iya. Iya. Mhm.